Achei, achei assim, é difícil, né, porque tem algumas coisas que precisam, eh, ser adaptadas ali, né, eh, nunca pensei que, para ir num supermercado, eu teria que estar com 3 camadas de roupa, né? Eh, uma bota ali pra não escorregar.
Uhum. Nossa! Ali você uma uma roupa térmica, né? Debaixo, a roupa da daquela pessoa que vai esquiar, né. Com certeza se usa isso.
Isso, exato. É, então, usa. De determinados momentos ali, algumas temperaturas precisa utilizar essas roupas pra se proteger do frio, senão congela.
Uhum. Né? menos dez, -10. Não é brincadeira, né pra qualquer, né?
Exato. Não, exatamente.
Não, mas é é legal isso que você achou interessante e gostou, né, disso. Dessa dessa forma de viver. Viveu ali quanto tempo?
Ah, gostei, gostei. Eu fiquei 1 ano na Suécia. No momento, eu estou aí eu me mudei, enfim, para França, né, e
Ó, outra cultura já também totalmente diferente.
Totalmente diferente. Clima diferente também, né, e e assim
Nenhum momento você levou um choque cultural?
Olha, em vários momentos, em vários momentos, em vários momentos, principalmente na Suécia, né, que estava mais recente.
O famoso cho ah, o famoso cho Conta

O que te fascina em viajar e conhecer culturas?
Olha, é algo assim que realmente eu gosto muito de fazer, eh é, é bom demais, assim. Mesmo dentro do Brasil ali, que é um país muito grande, né, você consegue também conhecer novas culturas, então
É bom, não é? <chuckles> Sim. Nossa, é muito grande o Brasil é um dos países mais grandes, né?
É. Aham. E assim, eu acho que eu
Hum. Ali você viajou muito?
Olha, tive a oportunidade de viajar por várias cidades, assim, conhecer culturas, pratos típicos, sabe, as músicas locais, pode falar.
Uhum. Uma curiosidade: Da onde você é do do Brasil?
Eu sou do norte do Brasil. Sou de Manaus, ali do meio da floresta amazônica mesmo, né, como
Olha! Não, ric uma ric rico em cultura, eu acho que não tem, né? <chuckles>
É, exato. Lá tem bastante coisa diferente assim, né, em termos de comida, música, sabe, a natureza, é bem legal.
Olha, que bacana. Sim, e dentro do Brasil qual foi, assim, a cultura que você conheceu e te chocou, assim, foi tão você não esperava?